はい、こんにちは。ええっと、一つ質問をさしてください。えっと、運動はストレス解消にいいという風に思いますか？
はい、こんにちは。 はい。 思います。
あ、えっと、じゃあ、どんな点かちょっと説明してもらってもいいですか？
<laughs> く うん。 あのね、やっぱり、あ、うん、ストレスが溜まっている時こそ運動すると、なんか汗をかいたり、え、ねんか運動って、うーん、なんでしょうかね、何かものを考えながらするんじゃないんだけど、体を動かしていると、あ、そのストレストレスとか、そういうのことを、なんか、ほんと、なんか消えていく感じうん、うん。
はい。 はい。 はい。 はい。 はい。 うんうんうんうん。 はい。 はい。うーん、うん。あ、そんな感じ、はい。
うん、あっぱりうん、だかやっぱり、多分、ああ、私はよく分からないんですけどね、あの、ん、体を動かすと、何か、うん、そういう風に、うん、な何て言うのかな、ああ、ううん、あの、きぶ気分が良くなるっていう何か宿命になってるんじゃないでしょうか。<laughs> うーん、うん、うん、うん、かう
はい。 はい。 はい。 はい。 ああ、そのようにね、感じられるんですね。そうですね。あの、運動、どんなんか好きな運動とかありますか？